Ты знаешь, я, когда переехал в Америку, это было 6 лет назад, я, м, думал, <smacks lips> что, ну, уже у меня такой возраст, уже у меня своя семья, уже я не мальчик, и я оставил друзей настоящих своих, вот моих прям, к мо моих корешей, прям, да, братюней моих оставил, э, в России. Да-да. Ну, с детства, с со школы, например, там, с институтских каких-то вещей, потому что друзья мои остались вот. И как-то я морально был готов, что всё, во-первых, я, скорее всего, с ними буду всё реже и реже созваниваться. И, ну, это так и так и бывает, так и случается, к сожалению, потому что всё-таки дружба, она предполагает какие-то взаимодействия. Если ты перестаешь взаимодействовать с человеком, то как будто бы и дружба потихонечку, м, э, пропадает. Вот, ну, по крайней мере, в моем случае. И я мог Бып ну, как бы понимал вот эти риски. Я знал, что так и будет. М, то есть для меня это не было каким-то откровением. И еще я думал, что я не не найду новых друзей, потому что, ну, сложно найти новых друзей, когда тебе там, ну, ты во во взрослом возрасте. Всё-таки дружба
С детства, да, которые? Мгм. Мгм. Ну да.
да, дружба предполагает определенное состояние, когда ты открыт миру, когда ты веришь во всё хорошее, когда ты не отягощен, м, никакими заботами и воспринимаешь вс любую информацию, как губка, впитываешь, и вокруг тебя такие же люди, и проще и дру друзей находить, так далее, а тут вроде бы как нет.
Ну и нужны сложности и истории, да, которые <chuckles> вместе вы пройдёте, там, какие-то, м, о общий стыд, может быть, <chuckles> или проблемы. Да.
И кого же Конечно, конечно, конечно, то есть нужен как-то Неважно, какие-то вещи должны произойти, желательно, чтобы они были такие, прям масштабные или, по крайней мере, ф ф ф с точки зрения тебя масштабные, вот. И желательно, вот как ты сказал, с
Так, и в
как ты сказал, стыд, да, то есть что-то такое вот, чтоб из ряда вот выходящее, да.
У. Мгм. Да, и в новой стране, в в новом в, э, таком, э, возрасте. Мгм.
Да! Да где я буду искать? Я с эт Я я что, буду вот с этими англоговорящими товарищами искать с ними какие-то с точки соприкосновения? Да у них вообще и культура ра разная, и всё разное, и, а, и вообще. Вот. Но!

Нет, до я до этого, э, то, что мы уже на тот момент друзья, я, э, в э, себя, от эти мысли, гнал, как крамольные, да уж, ну не, ну какие друзья, ну ты чё, ну нет, ну, не может быть. Вот. Но просто это сначала 1 съёмка, потом через, э, несколько недель та ну, потому что ты в это не веришь. Ты р как будто бы ты разочаровался в дружбе, в том, что она она, понимаешь, существует, но не для тебя. Для тебя уже поздно, так ты думаешь.
А почему? <chuckles> Ага. Мгм.
И потом, когда у тя получается это, вот это ощущение единения и так далее, ты такой: "Н ну, нет нет, это классно, но давай давай б давай будем реалистами давай будем реалистами, ну, нет". А потом тебя ещё раз, там ещё раз, ещё раз, и вот за, э, год поездок вы друг другу не надоели, вы каждый раз сами с удовольствием радуетесь, когда вы встречаетесь. Вы встречаетесь не по не только во из-за работы, а просто потому, что вам по кайфу. Вы чё-то вы придумываете поводы встречаться. Кстати, вот ещё один момент. Когда ты не просто вот там: "Ну давай!", А ты прям говоришь: "А давайте вот!- Не знаю,- Давно не виделись, ребята". И такие: "Да, классно", да, и все и все радуются, знаешь, никто не отмазывается, никто не: "Ну, я не знаю", знаешь, как обычно бывает, э, когда зовешь кого-то собрать, и начинаются отмазки. Вот когда их нету- это как будто бы о многом говорит. Мгм.
<chuckles> Инициатором быть, да? <chuckles> Это классическая классическая история, когда <chuckles> я я тоже в такой ситуации: то, что мои друзья где-то далеко, и теперь, чтобы их собрать, хотя бы даже, не знаю, во время какой-нибудь игры компьютерной вместе онлайн- это, да, большая-большая проблема. Э, ну, прекрасно, да, что <chuckles> что у тебя получилось, и ты это щас воспринимаешь вообще как, эм, как опцию, э, как возможность найти друзей, э, пойти вот в какую-то сложную ситуацию, не знаю, в большой сложный проект, где вам по ночам придется работать всем вместе, или просто в в поход на несколько дней в какие-то горы, где вот будет много сложностей и так далее?
Ой, да все мы были в этой ситуации, конечно. Вот скорее 2 вариант, потому что проект вместе делать- это всё-таки больше про карьеру, про бизнес. Тут не совсем всё-таки дружба. Да, да, э, человек, который рядом с тобой делает проект и не спит ночами так же, как и ты, он в конечном счёте может тя подсидеть, просто, потому что ему карьера важнее, чем ты, и проект важнее, чем ты. А вот когда вы делаете что-то необязательное для выживания, ещё чего я имею в виду выживание, в смысле, э, зарабатывания денег, вот этого всего, карьеры, а вот именно, что это как хобби, в котором вы попадаете в такую ситуацию, вот здесь, э, гораздо больше вариантов найти настоящую дружбу, ну, на мой взгляд, по крайней мере.
Больше про врагов. <chuckles> Опа. Мгм. Мгм. М. Прекрасно прекрасно, спасибо, интересно было тебя послушать, а, м, о том, как ты на новом месте уже в преклонном не преклонном, ну, э <chuckles>
Хочу отпуск! Ну, спасибо за преклонный! Я теперь всем буду рассказывать, что я уже преклонный, поэтому многого от меня не ждите, ребята. <chuckles> Меня уже преклонный возраст записали. <laughs>
<chuckles> ладно, осо осознанном <chuckles> нет, я я хотел сказать, в зрелом возрасте находил друзей. Да, вот.
<laughs> Спасибо тебе за этот увлекательный диалог, э, вот. Э, финал диалога, э, мне больше всего понравился. Это было шикарно. Спасибо тебе, и ещё услышимся. Пока-пока.
<chuckles> А Спасибо. Пока-пока.